Ừm, đấy, thì ngày xưa nếu mà phóng chiếu lại hồi còn bé thì, kiểu, hồi đó là mình thích tò mò vì mình thích khám phá các màu sắc sặc sỡ, thì khi m mà ờ, khi mà khám phá được các cái màu sắc đấy, mình cảm thấy tâm trạng mình rất là, ờ, thích thú bởi vì mình thích những cái màu sắc sặc sỡ nó khiến cho tâm trạng mình vui vẻ hơn, đúng không? Thì còn bây giờ thì khi mà, ờ, khi mà phải đối mặt với công việc, ừm, áp lực thì mình, ờ, sẽ lôi ra để mình tô màu, cũng là một cách để mình xả stress, ờ, xả áp lực của mình á. Ừm.
Ừm. Tò mò khám phá ấy. À, đúng rồi. Ừm. À, rất là hay nha! Vậy là vậy là kỹ năng đầu tiên mà bạn học được là cái kỹ năng mà, kiểu, ờ, đối đối đối phó ừ, đối phó với cái sự căng thẳng ấy bằng cách là tô màu số đúng rồi. Nhiều lúc mà tô màu số đó cũng, kiểu, lúc mà tô màu chắc là sẽ không suy nghĩ gì cả, đúng không? Chỉ tập trung vào tô màu, thành ra là nó giảm stress rất là hiệu quả. Ồ, hóa ra là thế nha! Ừm, thế thì không biết là khi mà bạn stress thì bạn thông thường bạn sẽ tô tới số bao nhiêu? Ừm, tới số hết 1.000 luôn hả? <laughs>
<laughs> Kỹ năng nghỉ ngơi. <laughs> Ừm, hợp lý. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Ừm. <laughs> Ơi trời ơi! Không thể nào là mình tô hết được, ờ, 1.000 số như thế, rất là khó luôn nha, tại vì nó nó rất là ph rất là nhiều số và mình có khi mất cả tháng trời có thể tô xong ấy. Đấy, ừm.
Ờ. À, thế hả? Thế là tô tô cho tới khi nào mà hết s hết căng thẳng thì thôi, đúng không? <laughs>
Ừ, đúng rồi, tô khi nào là, ờ, mình mình tô đủ, mình chán rồi, mình gấp đi mình lại làm việc khác. <laughs> Ơ, đúng, đó cũng là một cách để mình nghỉ ngơi, ừm.
À, à. Hóa ra đấy cũng là cũng rất là hay nha! Ừm, rất là hay nha! Không thế thì không biết là, à, từ cái lúc mà bạn, à, giảm bạn bạn biết được cái cách mà giảm căng thẳng nhờ cái tô số này thì bạn đã tô được, ờ, hết khoảng tầm tới bao nhiêu số rồi? <laughs>
<laughs>

Bạn ơi không biết là, ừm, có cái kỹ năng nào ấy mà bạn học được qua những cái sở thích mà trẻ con không?
<laughs> Trời ơi, mình là một tâm hồn rất là bay bổng và trẻ thơ cho nên là có nhiều thói quen là mình vẫn hay giữ, ví dụ như ngày xưa mình thích rất là thích tô màu á, thì bây giờ mình vẫn còn, ờ, hay ừ, hay, kiểu, tô màu, ừm, theo số á. <laughs>
À, thế hả? <laughs> Ôi! À, thích tô màu. Thú vị nha, thú vị nha! Tô màu theo số hả? Ô, nghe cũng rất là lạ nhỉ! Không biết là bạn có thể miêu tả chi tiết cho mình là tô màu theo số là như thế nào không?
Đúng rồi. À, kiểu như là, ngày xưa nha, nếu như mà mình, ờ ngày xưa là mình trẻ con thì mình sẽ có một cái bức tranh là nó cái màu trắng chẳng hạn, thì mình chỉ cần tô lên, tô lên, tô theo sở thích của mình. Nhưng mà bây giờ là nó sẽ là một cái bức tranh nó nó phức tạp hơn, nó có nhiều khoảng trắng hơn và mỗi một khoảng trắng nhỏ nó sẽ đánh số 1, 2, 3 đến 1.000 á, thì mình sẽ dành thời gian đúng rồi, mình sẽ tô theo số như vậy đó. <laughs> Mỗi một lố mỗi một số màu. Ừ.
Ừm. À! Ừm. Ừm. À, tô hết 1.000 số luôn? <laughs> Trời ơi, tô hết một nghìn số thì Ờ, chắc tô hết 1.000 số rồi chắc là cũng học được, ừ, ừm, kiểu, nó rất mất rất là nhiều thời gian đấy nhỉ? Kiểu, học r r mất rất nhiều thời gian. Ừm, ừ.
<laughs> Mất thời gian lắm, mất thời gian lắm, nhưng mà mình thấy bản thân mình cảm thấy là mình học được nhiều thứ nha. <laughs>
À, hóa ra là học được rất là nhiều thứ từ cái sở thích trẻ con như thế này. Thế thì không biết là bạn có thể kể cho mình là những cái kỹ năng nào mà bạn học được nhờ cái sở thích này không?
Ừm.